Мы решили, куда переехать, тока оста ну, то есть страну решили, а но, опять-таки, это не сейчас, это будет через довольно д долгое время, то есть и п сейчас мы смотрим, это, конечно же, климат, это, конечно, архитектура, культура, а, экономика, экология там, там масса масса масса выборов, и тут уже выбор самого нь самой недвижимости там но, опять-таки, это будет, эм. Надо туда попасть, увидеть эту квартиру или дом и сказать: "В я чувствую". Да, тут уже будет такое, но это уже тут, конечно, тут интуиция. В выборе недвижимости это интуиция. То есть, эм, м, я не буду, э, окончательно влияния будут не агенты на меня здесь, а именно моя интуиция, потому что как я чувствую себя в этом помещении, в этом, м, на этой улице, в этом квартале, это тока я могу уже решить. Ну, быстро тут не знаю, может быть, это будет и быстро.
А. М. Мгм. М, то есть ей прям нужно пощупать руками. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Вот, э, э, вы сказа ты сказала, что вы уже выбрали, получается, а а страну, да, и, э, как долго вообще проходил этот процесс, да? Вы, я п вы, получается, наверное, там со своей семьёй все вместе, да, и решит и вообще, как выбирали, долго прям?
Мгм, мгм, да. Да. Чтобы решить, <laughs> я думаю, долго. Ну, я думаю, зёрнышко было, э, оно оно было посеяно, а, пьфь скока 5-6 лет назад, и, то есть, чтобы вообще оно оно вскликнулось. Да, давно, то есть вскликнулось, потом- такая вот идея, потом потом- ка какая-то мечта, идея, и сейчас вот, ну, такие идут постепенно, поплановый шаг, как туда переехать. Ну, то есть, н н это больше, это уже больше
Ого, <laughs> да, давно. Мгм. Мгм.
Ах, к пенсии, можно сказать, такой <laughs> к ранней пенсии туда.
<laughs> Да, я поняла. Я просто почему спрашиваю? Потому что, видимо, вот, э, такие, м, какие-то серьёзные решения, они всё-таки в первую очередь основываются на каком-то первичном вот этом желании. Вот этом, как ты говоришь, ще щелчок какой-то был в голове, и вам захотелось, например, вот вы узнали про эту страну, и вы такие подумали: "А вот почему бы и нет?" Да? И уже потом, видимо, да, решили проверять, а как там экономика, а как там, э, всё остальное, да, лу чем в Москве.
Мгм. Конечно, да, мгм. И хочется, да. М-да, да, сначала должно быть что-то, ну, какой-то психологический факт, какая-то вот любовь, ж как говорят, с первого взгляда или вот такое желание должно быть, а уже далее начнутся ш пошаговые А дальше, конечно, это решает судьба. То есть человек полагает, <chuckles> Бог располагает. Это уже, э, уже там не видно нам пока.
Мгм, мгм. Ну да да. Мгм. Мгм. Хм. М, ну, понятно понятно. Видимо, это такой менее немножко прагматичный способ выбора, потому что нужно, чтобы обязательно прям понравилось. Э, ладно, да, спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой эту тему обсудить.
Мгм. М-да. Конечно.